うん、そうですね。ちょっと、あの、多分前その、ね、あ、あの、娘さんがすごくちいさまだ全然1、2か月の頃と、多分これからちょっとしばらくの間は、あの、その時の状況が違うと思うので。ただね、お仕事もすごく大切だと思うので、やっぱそこら辺のあれですよね、境界線を、ま、くあの、きちっとさせるのは、ちょっと今 難しいかなっていう感じですね、お話聞いてると。
はい。 はい。 うん。 はい。 ええ。 うん。 はい。 うん。